Olha, tô precisando de alguns conselhos, sabe, porque eu morei a minha vida toda, assim, sozinho, né, um total assim de uns 10 anos. Eu saí do estado onde eu morava, fui morar em outro Estado, e depois eu fui morar em outro país, que eu moro na França. E aí eu sempre meio que namorei, assim, nesse nesse tempo. Passei 7 anos namorando. E recentemente a gente casou, sabe? E aí ela m chegou aqui mês passado, então assim, está no primeiro mês ainda, a gente meio que está conhecendo um pouco, assim, os hábitos de morar junto, porque de fato a gente nunca morou junto. Ela vinha, assim desde que eu vim pra aqui pra França, onde eu moro agora, ela vinha, passava 2 meses, 1 mês, e voltava para o Brasil, então sempre foi um relacionamento à distância. E agora de fato a gente vai morar junto. Então eu queria entender um pouquinho mais quais são aqueles limites saudáveis, sabe. No início, assim, de desse relacionamento novo pra gente.
Tá. Hum. Tá. Uhum. Tá. Tá. Tá. Deixa eu te perguntar, vocês já estiveram alguma conversa? Eh certo.
Não, 0. Por isso que eu vim pedir conselhos aqui, pra eu já entender até exatamente. Aham.
Pra poder conversar com ela. Tá. Tá. É, você comentou, tem quanto tempo que vocês estão juntos?
Ó, tem 7 anos que a gente 8 anos, porque se for contar esses 6 meses que a gente casou. Que a gente casou tem 8 meses na verdade. E aí ela deu entrada no visto, e o visto saiu a mês passado, aí assim, no no dia que o visto s
Tá. E recentemente ela chegou aí, onde você está?
Exatamente. É, no no dia que o visto saiu, na outra semana ela veio morar comigo.

Isso. Se não eu já enxugava, eu mesmo no pano e guardava. E aí por ela, ela acumula mil coisas. E como ela gosta de cozinhar várias coisas, assim, ela não cozinha não era p
Tá. Tá. A cozinha vai virando a bagunça, né. <laughs>
Nossa Senhora. Toda vez que eu passo, <laughs> eu falo: "Minha Nossa Senhora", e acaba que, como eu tenho trabalhado bastante, eh, eu fico pensando: "Pô, se me incomoda, eu que deveria limpar sempre, né, tá incomodando a mim", ah, isso na minha cabeça, né, por isso que eu tô pedindo até conselho. Eh, só que eu tô tão atrobulado de tanto trabalho que se for pra eu parar pra limpar tanta coisa, eu não consigo. Antes eu fazia, assim. Botava o frango na air fryer, fazia só um arrozinho e pra mim estava ótimo. <laughs> Então isso aí do tempo mudou bastante também.
Imagino. Que você não consegue. Aham. Aham. Bom o que vocês podem começar a fazer também e deixar isso fixo de na geladeira, que é um lugar, né, que toda hora todo mundo abre a geladeira e tal, é fazer uma planilha das tarefas da casa. Vamos botar, eh, passar pano na casa, lavar louça, eh, prime eu eu, eh, assim.
Hum.
Você tem eu acho, não sei. Pode ser que, assim, hã, também te tem que ter as tarefas têm que ser divididas, né. Ah, essa questão da louça é que louça tem todos os dias, né.
Certo. Sim.
Então tem aquele princípio de quem cozinha não lava a louça.
Ah, é. <laughs> Tem isso.
<laughs> Então, assim.
Não, eu concordo. Por isso que eu eu não falei nada até agora. <laughs>
Então, assim, mas seria legal também vocês fazerem uma planilha das fa tarefas de casa, botar pregado na geladeira, sei lá, lavar roupa, eh, lavar a louça, eh, passar a vassoura, hã, na casa, passar pano, eh, ou então ir ir de dividindo e turnando, né, essas essas funções. Cada semana um. Ou também o que seria legal também é que vocês conversarem e até mesmo contratar uma pessoa, ao menos 1 vez na semana pra dar aquela geral na casa, né. Exatamente, já que você tá trabalhando tanto também é uma boa opção, né.
Uhum. Certo. Sim. Para dar uma geral, né. É, eu acho que é possível isso.

Olha, assim, eh, quando eu estava aqui ainda estudando, ela veio, e ela vi ela vinha bastante na verdade, né, eu tenho 5 anos aqui na França, e a cada 6 meses, assim, a gente se via. Ou eu ia pra lá, no Brasil ou ela vinha pra cá. Então, nessas vindas, ela não conseguia de fato fazer grandes amigos, grandes amigas, mas em uma dessas teve um casal que meio que se aproximou bastante da gente, eh, a a a menina, né, a mulher, ela se esforça muito assim, pra ser amiga de minha mulher, muito, muito, muito. Porque minha mulher, as vezes, desde a desde a pandemia, ela meio que ficou um pouco antissocial, sabe, porque ela tinha a vó dela, e aí ela meio que se afastou de todo mundo. Até pra gente se ver, foi super complicado na época, porque ela ficava muito ansiosa, porque eu não parei de trabalhar na época da pandemia, e ela ficava com medo. E ela ficou meio que assim, antissocial de um modo geral. Só que essa pessoa, assim, ela insiste muito, então, eu acho que é uma amizade que super tá dando certo, assim, tá crescendo devagarzinho, porque minha mulher é muito resistente ainda, eh, e é recente.
Tá. Ah, que bacana. Aham. Hum. Aham. Claro, pouco a pouco porque é uma coisa recente e também é uma coisa mei eh, agora que é exatamente que ela tá morando aí, né? Então assim, acho muito importante também essa construir amizades, porque assim, eh, relacionamentos querendo ou não, de certa forma podem acabar, né. Mas e a e na final uma amizade é que sempre dá o suporte, né. E não dizendo de ser necessariamente que vocês vão ter um término, nem nada disso, mas assim, eh, é sempre bom pra gente ter uma vida também, ter com quem desabafar. Eh, eu acho que seria interessante também vocês brus buscarem, né, ter uma vida social não ligada uma ao outro. Claro que tem que ter os momentos dos amigos com o casal e tudo, mas também ter uma vida separado com relação aos amigos, né. Ter a liberdade de cada um poder sair ou as vezes, não sei, se é jogar um futebol? Tomar uma cerveja com seus amigo. As vezes, ela querer tomar um café com uma amiga ou ir no cinema. E e isso é tudo bem, né. Porque afinal um uma relação pra pra ela ser saudável e você também impor seus limites e falar: "Olha não gosto de de de tal coisa". Precisa ter essa essa essa essa liberdade, né?
Uhum. Uhum. Sim, com certeza. Não, entendi super. Entendi super. Hum, certo.